Completamente, a gente subiu num miradouro, no meio, assim, da floresta, e lá tinha um uma parte que eles construíram, colocaram uma escada com pedras, lá em cima pra gente poder fazer, eh eh m eh, aí como fala? Olhar as estrelas, né, pra poder vu eh, ver o nascer da lua, então, nós, eh, pegamos o horário que ia nascer a lua, fomos pra lá e ficamos esperando. Aí, de repente eu vi o primeiro nascer da lua da minha vida, né. E eu nunca tinha parado que eu lembrasse, assim, eu não lembrava, sabe, de um nascer da lua tão lindo. Hum
Aham. Sim. Olha que interesssante. Olha! Sim, ela sai igual esse sol que você falou enorme, ela sai enorme. Então, tudo depende do da onde você tá, né, porque tem eh, se você me pergunta: "O que eu prefiro?". Eu acho que seria o pôr do sol, né, então, buscar os lugares mas tem esses lugares que tu pode buscar que sai a lua também do mar.
Fo foi isso. Ré Uhum. Uhum. Uhum.
Com certeza. Busca aí onde você tá, se tem algum não será tão perto, né, porque, pela posição geográfica, mas vê se tem algum lugar que dá, que a lua sai, porque às vezes é assim de um acantilado, algum lugar, eh et muito legal saindo, do mar. E me conta depois se você achar.
Uhum. É <chuckles> Eu vou ver isso, eu moro perto do mar, assim, pode ser até uma opção ver a lua nascendo do mar, quem sabe? Assim, e eu também concordo com você, eu acho que o pôr do sol ele é incomparável, é muito, muito, muito lindo, né, eu acho que é é um presente do dia pra você, né, eu acho que, é aquela coisa que você agradece, né, a a a a vida, agradece os ciclos que eles nascem e morrem e terminam, né, no longo do dia.
Uhum. É, é esse momento, né, de de gratidão, hum, é muito importante.
Uhum, hã. E, eu lembro que esse lugar do do pôr do sol, eu levo vários amigos lá quando vem aqui pra casa ou quando a gente combina alguma coisa, e todo mundo sai de lá maravilhado, porque é muito lindo. Então
Porque é uma coisa que todo mundo deveria ver, com mais frequência, né, sentir, e nesse momento agradecer que o o dia acabou, mesmo que tão esse dia não tenha sido um dia tão maravilhoso, mas nesse momento você agradece, né, de estar aí.
Uhum. Com Uhum.